आह! ज़रूर। देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे घर में भी चर्चाएँ होती रहती हैं ऐसे कि, ये बचपन ने इस गाने पे डांस किया करती थी तो मुझे अ, मेरी जो माताजी है वो कहती है कि हाँ तुम जब छोटी थी तो तुम ये एक गाना है बॉलीवुड में लाल दुपट्टा करके तो उस गाने पे मुझे लगता है कि <chuckles> वो कहते हैं कि ये बड़ा इसको पसंद था, इसमें तो ये बड़ा इसने डांस किया है। तो वो वही है की अभी देखिये, अभी तो वो मुझे गाने पसंद नहीं है उस तरह के मतलब पुराने वाले क्योंकि आप जैसे-जैसे बड़े होते हो आपका म्यूज़िक टेस्ट बदलता जाता है। तो हाँ और जैसे आपने प पूछा कि अ, कॉलेज फेस्ट में या फिर कहीं पे भी जो डांस है तो हाँ मैंने डांस किया है। मैंने अ, एक गाना है बॉलीवुड का अभी रिसेंटली शायद रिलीज हुआ है अ, "फेरों ना नज़र से नजरिया"। ये भी काफी देखिए मध्यम अरत संगीत है बहुत ही ज़्यादा अ, तेज़ नहीं है। तो ये सुन के देखिए, एक इंसान को सुकून भी मिलता है और इस गाने पे मैंने परफॉर्म किया था, क्लासिकल डांस किया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। और मुझे लगता है कि देखिए अ, जब भी गाने या फिर कोई भी डांस की हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर संगीत सुनते हैं ना, तो देखिए अ, बिना संगीत के तो कोई भी चीज़ देखिए पा मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है। घर में कोई फंक्शन होता है तो भी म्यूज़िक तो चाहिए ही चाहिए और कोई भजन कीर्तन
जी। हुँ। बताइए। अरे वाह, वाह! <laughs> हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ना उसमें से देखो, मैं ना एक एक आपसे पूछना चाहती हूँ उसमें से, क्या आपको लगता है मतलब आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि ना कैसे संगीत कैसे बदल रहा है, है ना? एक अ, दौर था जब ना संगीत, बहुत सुंदर संगीत होता था। उसके जो अ, संगीत कलाकार होते थे, शब्द अच्छे होते थे, उसमें मतलब होता था। लेकिन कहीं आपको लगता है कि आज के ज़माने में ना 2025 में हम जी रहे हैं। कुछ-कुछ गानों में ना कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ अहमियत ही नहीं होती। आपको लगता है कि आज के ज़माने से अगर हम उसकी तुलना करें तो पुराने जो सांस्कृतिक गाने हैं, क्लासिकल गाने हैं, उसकी अहमियत कम हो रही है, कहीं आपको लगता है ये? क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें?
हाँ। हाँ। जी। हुँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ।